Du, ich habe da mal 'ne Frage und zwar ist es auch 'n sehr heikles Thema, sage ich mal, heutzutage oder auch 'n sehr präsentes Thema. Und zwar, Datenschutz auf Social Media. Und da wollte ich dich fragen: Wie wichtig sind dir denn, sage ich mal, Datenschutzeinstellungen auf Social Media? Bist du da eher sehr penibel drüber oder ist es dir eigentlich egal?
Hm. Also, früher war's tatsächlich so, dass es mir völlig egal war, ne? Da habe ich alles da reingesch speichert, was nur irgendwie ging, ähm, und mir auch keine Gedanken darüber gemacht, was mit diesen Sachen passiert. Heute bin ich, ich glaube, übervorsichtig. Also d d ne, deutlich deutlich vorsichtiger als früher.
Ah, spannend, okay. Und wie kam dann, sage ich mal, dieser dieser Wechsel von deinen Einstellungen zu Datenschutz? Gab's da irgendwie 'n bestimmtes Thema, hm, sage ich mal, 'n Doku oder irgendwie 'ne Erfahrung, die du gemacht hast, wo du jetzt gesagt hast: „Ja, ich werde mehr drauf achten.“
Ja. Genau, tatsächlich. Also, bei mir war's so ähm, damals war so diese Zeit von Facebook, ähm, wo alle alles da reingespeichert haben, ne? Nicht nur eben das, was sie so erlebt haben, sondern auch ihre gesamten Daten. M m man konnte da ja Vorname, Nachname, Geburtsdatum, bist du verheiratet? Ja, nein? ist die Beziehung schwierig, und Telefonnummer da reinspeichern. Und man konnte zwar anklicken, dass diese Daten nur für einen gewissen Benutzerkreis sichtbar sind, aber ich habe dann tatsächlich etwas erlebt, wo ich gesagt habe: „Okay, das scheint völlig egal zu sein.“ Ähm, da war so 'ne Werbeanzeidung Anzeige, also so 'n so 'n so 'n Gewinnspiel war das.
Okay.
Und ich habe gedacht: „Na ja gut, was soll's“, ne? Da steht einfach nur: „Hier klicken, um teilzunehmen“ und, äh: „Jeder gönnt sich doch gerne mal 'n Ferrari“, habe ich mir gedacht. Und tatsächlich war es so, nachdem ich da drauf gedrückt habe, habe ich direkt danach Anrufe bekommen und zwar viele Anrufe.
Mhm. Ah. Verstanden, okay. Das heißt, du wurdest dann oder deine Daten wurden dann weitergegeben und du hast dann das auch, sage ich mal, aktiv mitbekommen durch halt Anrufe, was ja auch 'n Eingriff in deine Privatsphäre ist, sage ich mal. Ah, okay, ja.
Genau. Ja, absolut. Also, das waren ja also, man muss sich das so vorstellen, du drückst da drauf und denkst dir ja nichts dabei, ne? Du weißt zwar: Utopisch, da irgendwas zu gewinnen, aber na ja, vielleicht hat man doch mal das Glück. Und es kamen wirklich Anrufe aus aller Herren Länder, ne? Die Schweiz, Österreich, Polen, Ungarn, ähm, irgendwo Asien, Hongkong. I ich hatte alle Vorwahlen auf meinem Handy. Am 1. Tag waren das 4, 5 Anrufe, irgendwelche dubiosen Callcenter. Am nächsten Tag waren's 10. Am darauffolgenden Tag waren's aber schon noch mehr und das Ganze ging so weit, bis ich dann irgendwann wirklich aktiv meine Handynummer wechseln musste, weil das überhaupt nicht mehr aufhaltbar war.
Ja. Ja, ja. Ach krass, okay. Also verstanden. Das heißt, es war zum Beispiel bei Facebook bei dir, der unter also, sage ich mal, der springende Punkt durch das Gewinnspiel. Aber wie ist denn zum Beispiel bei oder benutzt du erst mal mehrere so soziale Medien?
Genau. D alle. Also, ich würde fast sagen, ich bin in jeder also, in jedem Medium, das irgendwie momentan zumindest, ähm, en vogue ist, ne, so möchte ich's ausdrücken bin ich auch irgendwie registriert. Ah
Okay. U ja, weiter wollte ich nur fragen. Unterscheidest du das, sage ich mal, zwischen deinen Datenschutzeinstellungen je nach so sozialen Medien, also, je nach dem sozialen Medium? Oder hast du da wirklich so 'n Standard, den du bei allen erfüllst?
Ja? Na ja, mittlerweile gehe ich wirklich, ja also, ich ich vertraue diesen Medien halt nicht mehr, ne? Ich weiß ja nicht, was die mit meinen Daten machen. Und da sind ja mittlerweile auch so viele Dinge passiert, ähm, wo dann irgendwelche Daten geleakt worden sind von irgendwelchen Plattformen, dass ich für mich eigentlich nie so 'n so 'n Weg gesucht habe, ähm, wie ich in dieses Medium hineinkomme, ohne von mir zu viel preisgeben zu müssen. Das war mir wichtig.
Ah, okay, okay. Hast du dann da wollte ich jetzt grad auch nachfragen, wie genau oder wie präzise gehst du das Ganze denn ein? Gehst du wirklich in die tiefsten Einstellungen, um die Privatsphäre zu schützen? Oder machst du, sage ich mal, auf der oberflächlichen Ebene alles, so was wie Location aus et cetera, oder wie sieht's da aus?
Mhm. Also, ich fange tatsächlich erst mal bei mir selber an, indem ich erst mal prüfe und und für mich entscheide, welche Daten gebe ich überhaupt in das System rein, unabhängig von den Einstellungen. Ähm, das fängt an bei Vorname, Nachname. Muss der Nachname wirklich drin sein? Ist das wichtig? Ähm, Handynummer, riesen Thema. Ähm, ich gebe da meine pe meine meine private Handynummer nicht rein. Und wenn dann dieses Thema aber irgendwie so 'ne Handyverifikation hat, dann nutze ich Einmalrufnummern. Kri gibt's ja auch verschiedene Webseiten, da kannst du 'ne Handynummer für die einmalige Verwendung kurz buchen. Dann kriegst du deinen Zugangscode und dann war's das, ne? Aber meine private gebe ich dann nicht mehr rein.
Ja, genau genau. Okay, also, das heißt, du bist da tatsächlich schon noch mal, würde ich behaupten, 'n Stückchen mehr sage ich mal, drinnen als der Normalverbraucher, wenn du Einwegnummern benutzt. Vielleicht ist der nächste step sogar Einweg E-Mails et cetera. Das heißt, du bist da du gibst jetzt nicht so gerne Sachen von dir auch her.
Mhm. G genau, weil mir auch nicht bewusst ist und es kann mir auch keiner zeigen, w wie diese Datenschutzeinstellungen wirklich wirken. Bl bleiben wir beim Beispiel von Facebook. Ähm, wenn man auf die Seite youhavebeenpawned.com geht, sieht man ja kann man nachvollziehen, ob deine E-Mail-Adresse schon mal in irgend 'ner geleakten Datenbank aufgetaucht ist und ob es dazu auch ein Passwort gibt, das geleakt worden ist. Und das ist dann deins, wenn du Pech hast. Und dann stellt man sich natürlich die Frage: „Hey, wo habe ich diese E-Mail-Adresse verwendet?“ Und das war damals auch in diesem Facebook Konglomerat, wo, äh wo die geleakt worden sind oder wo Daten von denen geleakt worden sind, da waren halt meine Daten dabei. Und das sagt mir ja, es ist ja völlig egal, ob ich da die Datenschutzeinstellungen bis zum Anschlag hochtreibe, wenn doch irgendwer dazu in der Lage ist, das einfach von hintenrum alles zu umgehen.
Ja. Ja, verständlich, macht auch Sinn. Und wie wie da wollte ich dich auch fragen, wenn du benutzt ja soziale Medien, hast du dann auch, sage ich mal, ein Profil für dich im Sinne von, dass du du bist? Oder sind es eher anonyme Accounts, wo du, sage ich mal, Sachen hochlädst oder ob du überhaupt Sachen hochlädst?
<chuckles> Also ja also, tat ja, tatsächlich. Also, ich habe ich nutze einmal mein Profil natürlich mit meinem Namen, wo ich dann auch Dinge von mir preisgebe, also, was weiß ich, bin im Urlaub oder was auch immer. Ähm, aber wenn ich, äh, recherchiere oder mir einfach nur Informationen zusammensammeln möchte, habe ich im Regelfall noch mal 'n anonymisierten Account. Also, 'n Account, da ist weder mein Name drin, also, irgendwas ne, irgend 'nen Fake Name, den ich erfunden habe, 'ne Einmal oder Wegwerf-E-Mail-Adresse, ähm, sodass ich das Ding eigentlich auch direkt zumachen könnte. Und da geht's mir halt einfach nur darum, dass ich mich auch f frei im Netz bewegen kann, ohne Spuren zu hinterlassen.
Ja. Ah, verstanden. Okay. Bist du denn auch so jemand, der also postest du erst mal Sachen auf sozialen Medien oder, ähm, zum Beispiel auch so was wie Rezensionen von von Restaurants, wo du mal warst auf Google Maps? Also, bist du auch jemand, der so was macht oder nicht?
Mhm. Ja, f also, früher tatsächlich mehr, als ich's heute tue. Heute nur noch dann, wenn ich wirklich, wirklich begeistert bin, ne? Also, so 'ne Rezension beispielsweise, die gab's das letzte Mal von mir, ähm, war jetzt gar nicht so lange her, glaube knappe 6 bis 8 Wochen oder so. Ähm, da war ich in 'nem Berliner Restaurant. Und dieses Restaurant hat mich so gecatcht und das war so gut, dass ich gedacht habe: „Alles klar, die haben's verdient“, ne? Also, da habe ich's auch gerne gemacht. Aber nur eine Rezension abgeben de der Rezension wegen, um irgendwie dabei sein zu wollen, das mache ich schon lange nicht mehr.
Okay. Ja, da wollte ich dich auch nachfragen, weil viele Leute sind ja auch, sage ich mal, paranoid darüber, dass man anhand von kleinen Sachen sowas wie Rezensionen verfolgen kann, wo man sich befindet oder es irgendwie bisschen r ja, runterbrechen kann. Und da wollte ich fragen, ob du dann auch, sage ich mal, diese Ängste hast.
Ja? J J Ängste nicht. Also, nicht das ist keine Angst bei mir, sondern, äh, d Faktenwissen, ne? Also, es ist ja so. Ähm, den meisten Menschen ist ja gar nicht bewusst, was sie denn da eigentlich im Netz treiben. Die denken alle, sie sind wahnsinnig geschützt und hochintelligent, weil sie vielleicht auf der einen Plattform nur den Teil von sich preisgeben, auf der anderen Plattform nur das von sich preisgeben. Wie du sagtest, ne, hier mal 'ne Rezession, da mal 'ne Rezession. Was denen aber nicht bewusst ist, dass wenn man all diese offensichtlichen, nicht wichtigen Informationen zusammensetzt, sich unter Umständen eine geheime Information daraus ergibt. Wo bist du grade? Bist du grade zu Hause? Nein, im Urlaub, alles klar. Dein Haus ist ungeschützt, weil du hast ja 'n Einfamilienhaus. Das heißt, ich mache doch Tür und Tor offen für jemanden, der mir Böses will.
Das stimmt, das stimmt. Also, auch sehr verständlich. Gibt's denn auch, jetzt konträr zu dem, was du auch gesagt hast, sage ich mal, sozialen Medien oder irgendwo im Internet, wo du eher lockerer bist mit den Datenschutzeinstellungen, wo du sagst: „Okay, das ist mir jetzt da nicht so wichtig, dass ich mich jetzt, sage ich mal, vertusche hinter vielen Einweg oder mit deinen Daten.“ Gibt's da irgendwie sonst was?
Also, maximal, wenn man jetzt, ich meine, wenn wir jetzt so vom Intranet der eigenen Firma ausgehen, ne, da da ist man, glaube ich, sehr locker, ähm, weil man ja glaubt, dass das nur Firmen, also, Kollegen lesen können und kein Externer, was sich auch, äh, häufig schon als falsch herausgestellt hat. Da bin ich tatsächlich etwas unbedarfter, aber ansonsten, so im im Bereich der öffentlich zugänglichen Medien, da bin ich komplett geschlossen tatsächlich. Wobei, man m muss natürlich sagen, dass es eine Zeit gab- habe ich ja gesagt am Anfang- wo ich eben nicht so verschlossen war. Und dadurch, dass das Internet nicht vergisst, sind natürlich die Daten alle irgendwo im Netz auffindbar, ne? Also, dieses „You have been Pawned“ Beispiel, das hat mir wirklich die Augen geöffnet. Das fand ich ganz schlimm.
Okay, also ja. Mhm, mhm. Jetzt auch im Nachhinein würdest du wenn du jetzt mit deinem jüngeren Ich reden könntest, was würdest du deinem jüngeren Ich dann für Tipps mitgeben für Datenschutzeinstellungen und ab wann hättest du eingegriffen? Schon direkt am 1. Tag, wo du, sage ich mal, den 1. Trip in soziale Medien gemacht hast? Oder erst danach, sage ich mal, Erfahrung sammeln und dann das Ganze für dich selber ein ja, sage ich mal, klarmachen? Oder wie hättest du's deinem jüngeren Ich gesagt oder mitgeteilt?
<laughs> Ja. Also, das ist wirklich spannend, denn, ähm, mein jüngeres Ich, also ich in Persona, bin in einer Zeit aufgewachsen, da gab's noch gar kein Internet. Und, als das Internet aufkam, haben wir gelernt, damit umzugehen. Das heißt, wir haben ja wir wir wissen also meine Generation weiß ja, wie dieses Internet wirklich funktioniert, wie die Daten über die über die Leitung gehen, was da an Daten über die Leitung geht, weil wir früher so damit arbeiten mussten. Das heißt, eigentlich ist uns von Anfang an bewusst gewesen, dass zum Beispiel eine E-Mail wie eine Postkarte ist. Die kann jeder lesen, die ist nicht verschlüsselt. Fange ich den Datenverkehr ab, kann ich sie lesen. Und was ich meinem jüngeren Ich sagen würde: Das 1. Mal, wenn du auf die auf auf auf 'ne Seite gehst wie Facebook oder, ähm, damals war's noch StudiVZ und Co, dann erinnere dich doch mal daran, was du mit den Daten früher gemacht hast, um sie überhaupt nutzen zu können und sieh zu, dass das andere mit deinen Daten nicht machen können. Also, fang an, sofort Datenschutz zu leben.
Okay, interessant, interessant. Wie würdest du auch, sage ich mal, in Deutschland die Datenschutzrichtlinien schä also, einschätzen oder wie findest du die auch? Weil die EU an sich hat ja auch ist ja mehr, sage ich mal, was das Ganze angeht ähm, versucht ja auch mehr reinzustecken in Datenschutz im Gegensatz zu anderen Ländern. Bist du dann damit zufrieden oder würdest du sagen: „Ja, man kann definitiv mehr machen und zum Vergleich zu anderen Kontinenten, Ländern?“
Hm. Ja, also, ich finde, das tut also, wirklich 'n zweischneidiges Schwert bei uns. Also, diese Datenschutzgrundverordnung, das ist halt 'n Haufen theoretischer Regeln, ähm, wo es halt, zumindest meiner Erfahrung nach, regelmäßig in unserem Land daran hapert, die auch wirklich durchzusetzen. Und wir haben halt 'ne Diskussionskultur. Das heißt, wenn wenn in diesen Regeln etwas steht und es steht da aus meiner Sicht sehr, sehr eindeutig und es trifft jemanden wie eine Firma, dann diskutiert die Firma mithilfe von Anwälten erst mal dagegen an und dann wird das ausgelegt und dann könnte es doch vielleicht nicht so sein und dann doch und das dauert alles viel zu lange. Ich finde einfach, wir müssten es ähnlich machen wie die Spanier mit mit Behörden, die auch wirklich Durchgriffsgewalt haben, wo einfach jemand hingeht in so eine Firma, die die 'n Datenschutz Verstoß macht, sich das zeigen lässt und direkt vor Ort noch 'ne Ordnungswidrigkeit ausstellt, also, wirklich w sofort 'ne Strafe ausstellt.
Ja. Mhm. Interessant. Würdest du sagen, jetzt noch mal zurück auf deine eigenen Einstellungen und den Switch, den du gemacht hast gab's da 'n konkretes Beispiel, wo du ge gemerkt hast: Das hat dir wirklich viel gebracht, dass du jetzt, sage ich mal, ja, diesen Switch, gemacht hast? Ist es bei Freunden was passiert, wo du dachtest: „Ah, hätte ich das jetzt nicht gemacht, wie ich also gemacht hätte, dann wär's mir auch passiert in dem Fall.“ Es gibt ja auch viele Scams et cetera.
Ja. Ja. Ja, absolut. Ähm, das ist zum ei also da da da muss ich wieder auf dieses Beispiel „you have been pawnd“ zurückkommen, ne, weil ich habe meine also ich habe diese Seite irgendwann hat mir die einer empfohlen, ich habe meine E-Mail-Adresse eingegeben, habe gesehen: „Ach du Kacke“, ne? Da si sind meine Daten, meine Passwort, das ist mein Passwort, ne, definitiv. Und ich finde, ich habe gute Passwörter, aber es war da. Und, ähm, ich habe dann, äh, angefangen, natürlich, auch das zu verändern. Mein Verhalten, w was was meine Passwörter und Co. angeht, noch mal, äh, zu verändern. Und, ähm, tatsächlich gab es danach noch mal 'n riesen riesen, äh, Leck bei bei Sony, also mit der Playstation. Und, ähm, da war es so tatsächlich, dass zahlreiche meiner Freunde davon betroffen waren. Und da da ging's auch wirklich ins Eingemachte, ne, weil da sind Kontodaten mit aufgedeckt worden und, und, und, und, und. Ähm, und da war i da war ich nicht von betroffen, weil ich halt mein gesamtes Verhalten vorher schon abgeändert hatte. Und da da sind ja auch Leute wirklich zu Schaden gekommen deswegen.
Ja, ja, ja, ja. Kann mich an den Fall auf jeden Fall erinnern. Das war ja auch 'n größerer Fall. Das war ja während Weihnachtszeit rum, wenn ich mich nicht irre.
Ja. Hm, ne, natürlich, da passt das am besten. Wo trifft man den Zocker am besten? Zu Weihnachten.
<giggles> Das stimmt. Und da sind die ganzen Leute halt auch nicht am Arbeiten, ne? Also, das ganze Netzwerkteam, IT-Security-Team. Ja, das macht Sinn. Und da hast du ja gut dagegen schon mal vorgewirkt.
Ja. Ja, tatsächlich. Bin allerdings auch der festen Überzeugung davon, dass man regelmäßig seine Daten prüfen sollte. M mittlerweile muss man sagen, ist das bei den meisten Smartphones und und und, äh, Betriebssystem ja integriert. Also, mein mein Smartphone zeigt mir permanent an, dass Passwörter irgendwo wahrscheinlich gefunden worden sind. Ähm, d da wird ja 'ne ähnliche Datenbank dahinter stecken und dann gehe ich dem auch nach, ne? Ich lasse das nicht liegen nach dem Motto: Ja, schön, passiert schon nix.
Definitiv. Wie ist es denn bei dir auch also, du hast ja jetzt, sage ich mal, von vielen Punkten gesagt, die du da schützen willst. Was ist da dir am wichtigsten, sage ich mal, die Sichtbarkeit, Werbetracking oder, ja, gibt's da irgendwie 'n Punkt, der dir am wichtigsten ist von all den?
Ja, ich möchte also, am am am meisten ist die die Location für mich wichtig. Also, ich möchte nicht, dass man im Netz nachvollziehen kann, wo ich mich gerade befinde. Das ist für mich oder dass ich mich nicht zu Hause befinde, das ist es eher. Ähm, das ist für mich am wichtigsten, weil ich habe also wirklich Respekt davor, irgendwann mal nach Hause zu kommen und da ist eingebrochen worden, einfach weil weil man so dämlich war, ähm, der halben Welt zu erzählen, dass man jetzt irgendwie für 1 Monat nicht da sein wird.
Ja. Und das ist ja jetzt nicht 'n, sag ich mal, seltenes Szenario, was ja vorkommt.
Ja, definitiv.
Definitiv, ja. Dann, ich würde mir sagen: Ich bedanke mich für das Gespräch. Es war sauinteressant.
Ich danke dir, hat Spaß gemacht.
Bis dann. Tschau.
Bis dann. Tschau.